あのこれまで生きていこられて。一番、一番大きな転機というのは何でしたか？うん。
うん。 はい。 うん、そうですね、今のところ振り返ると大きなは、あの日本から海外移住っていうとこですかね。
ええ。 はい。お！ あ、移住ですか？おひええ、うわ、それは転機は一体、うん。
そうです。移住、はい。 き うん。そうですね、それが、あの、ま、主人がね、その国、アアメリカなんですけど、住んでるところ。アメリカ人で、日本で出会って、ま、結婚してじゅうねんぐらい一緒に住んでたんですね。で、まあ
うん。きっかけ？うん。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 日本で一緒に住まわれてて、すえ、ええ。
うん、そうなんです。で、ま、もちろんね、仕事はしてたんですけど、なかなかね、こう、なんだろう、頑張ってるけど、こう、自分のお思うようにこう認めてもらえないっていうかね、そんな状況で何年もこう働いてて、で、なんかもうちょっとななんてこう、どうしようかな、な仕事をこう探してるんだけど、新しく、なかなかいいところが、みたいな感じで、ちょっとアメリカにでの職をも探そうかななんていう感じで、こう、揺れ動いてて、そしたら、コロナになっちゃって、なっちゃったっていうかあの、こう、それが起きて、ちょっとこう延期というかね、みたいな感じになって、落ち着いて、ついにみたいな感じでしたね。
ええ。 うん。 うん。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 うんうんうん。 うん。 はい。 あら、あららら、はい。 そうですよね。ええええ。 ええ。 はい。 そうだったんですか。じゃあまだ2、3年ぐらいの話ですか？あ、や
うーん。 そうですね、ちょうど3年経ちましたね。うん。
あ。うーん、え、どうですか？
そうですね、まあ
うん、暮らしは、うん。